М, ты знаешь, я, наверно, всё-таки человек леса. Я думаю, что это ещё связано же, ну, э, все мы родом из детства. Да, и я, например, а, ну, меня маленькую, это, мне кажется, важная тут деталь, которую надо упомянуть. М, у меня не было дачи в детстве как таковой. Ну, вот как классической, да, там, м, дачи. Вот. Но, а, родители у меня были в состояли там в турклубе. И такие были походники. И они в какой-то момент ещё там с, э, м, несколькими друзьями создали такой как бы семейный, щас это называется, наверно, кемпинг, я думаю. Да, такой вот лагерь палаточный, а, оборудованный, ну, насколько это было возможно <chuckles> тогда, в те времена, да, но но это вот был такой лагерь, который разбивался каждый год на Карельском перешейке. Ну, это Карелия, это сосны, это вот, э, озера, это такая, м, а, можжевельник, это, а, вереск. Я просто, да, тебе, м, пытаюсь, да, объяснить, как это всё выглядело. Вот, и, ну, вот, э, собственно, я всё детство, каждый год с самого там, ну, вот сколько ся помню. Я не знаю, в сколько мне было лет, когда я 1 раз меня туда отвезли. Но вот сколько я себя помню, каждый год я проводила там месяц-два, а, вот, э, в лесу, по сути, да, в вот, поэтому
Да. М. Да. Мгм, интересно. Ну да, по тем временам. Мгм. Да, красота. О, это долго. А как у них так получалось? Такие отпуска большие были, чтоб на 2 месяца уехать?
М. Слушай, ты знаешь, э, да, это, кстати, вот я тоже потом уже стала, когда выросла, тоже об этом думала, потом, ну, поняла и там уже поспрашивала, а, людей, ну, которые, да, там того поколения, они сказали, что, а, они же, м, именно, м, и за счёт того, что это был такой кемпинг и, типа, коммуна, получалось, что, а, в лагере всегда были какие-то взрослые. Ну, мы все, да, там дружили, все всех знали. Ну, то есть это была как вот 1 такая большая, ня именно коммуна. Ну, временная, естественно, да, на момент, э, вот такого. И, допустим, вот кто-то вот в отпуск выходит, живёт, значит, там, смотрит за детьми, да, там, вот, обеспечивает, там, ну, готовит там, мгм.
Мгм. Да. Мгм. Так. А, то есть ты не всегда была со своими родителями, они уезжали?
А, ну, они иногда уезжали, но, м, потом они, м, да, между собой делили тоже. То есть они одновременно, видимо, редко были там, да, с нами, но они вот по очереди, да, там кто-то был, там, или мама, или папа. Но если, соответственно, они о их обоих не было, то были какие-то другие взрослые. А, вот. Ну и как-то, знаешь, и, видимо, они как-то так всё это планировали, что, ну, я не помню, знаешь, такого периода, что прям долго не было родителей, вообще никого. И я там была прям вот одна там долго с кем-то другим. Ну, то есть какие-то, видимо, незначительные были эти периоды отсутствия.
Мгм. Да. Мгм. Мгм.

И, э, а, мне очень нравилось ходить, собирать именно чернику. Грибы я не люблю собирать, я как-то не очень и умею, и я их не вижу. Да, а но и да, мне вот это, знаешь, какая-то охота, это другое совсем, знаешь, ментально другое состоян
Мгм. Да? Интересно. Ну да, най найти что-то. М, птейт. Мгм.
Да, это такой азарт, это больше про какое-то неспокойствие, да? А, а, вот у меня им и именно вот мне очень нравилось ощущение, когда я вот уходила в лес и не было уже, не слышно, да, там звуков лагеря. На и вот ты, как бы, вот слышно тока ветерок такой, который шуршит там где-то наверху, да, сосны чуть-чуть покачиваются. Ты вот сидишь там, а, значит, среди этих черничных кустов- там мох обязательно, да, где-то ты там садишься, значит, на этот мягкий мох и вот ты, значит, по ягодке вот эту чернику, да, там, ты, с лес значит, срываешь. И такое солнышко пробивается через сосны, и оно, знаешь, оно в не ни не обжигает, оно очень ласковое, оно такое тёплое, но при этом вот совершенно ненавязчивое, да, скажем так? Потому что, ну, много листвы, вот этих, да, сосны, вот оно так распределяется. Оно такое очень приятное, знаешь, э, как искрит До а, слушай, я уходила. М, ну нет, мне нравилось. Ну, и с друзьями мы тоже ходили.
Возможно. Да. Мгм. Мгм. Так, да. И ты одна уходила? То есть, там, без без подружки, без друга? А скажи, а как, э, а как вот, э, теперь, став, э, родителем, тоже вот ты бы отнеслась, если бы в таком же возрасте твои дети так бы ушли в лесу, и ты бы не знала, где они находятся? Как ты считаешь, ощущения изменились? Мне кажется, щас взрослые уже не способны сохранять спокойствие в такой ситуации.
М. Ну, я думаю, что <laughs> А, ну, наверно, да, в наверно, в этом смысле чуть более, как бы, тревожно. Но опять же, понимаешь, я, если я знаю, что ребёнок точно, да, умеет там ориентироваться, и, ну, я всё-таки не уходила, там, знаешь, даже на 3 километра одна, то есть, что бы там ни было.
Но родитель-то не знает, где ты. Ты же не в поле зрения. И телефонов тогда наверняка не было.
Я не в по и не было, да. Ну, как-то да, спокойнее относились, эмэ, абсолютно, абсолютно. Ну, это вообще, знаешь, такая примета была того времени. Да, самостоятельность такая ранняя, которая, как бы, на нам была предложена. Вот. <chuckles> А, не, ну, конечно, щас, да, я бы, наверно, как-то и чуть-чуть иначе бы организовала, да, со своими детьми.
Да. То есть это полная самостоятельность ребёнка. То есть что он там делает? Да, свобода. Да, жаль. А. Время свободы такой. Мгм.
Ну, видишь, и есть везде, да, там плюсы, минусы. Но вот это, да, ощущение м на детей я возила, конечно, потом. И вот этот и вот эти пальцы, знаешь, вот эти вот с синие от черники, да, такие, рот весь. <laughs> А, ой, ваще, это прям моё любимое. Мне очень н нравится до сих пор оно, и Но здесь, кстати, вот здесь вот черника здесь не растёт. Здесь как бы есть вот сосны, да, там мох, камни, всё это есть. Но вот чего нет, того нет. Чернику не завезли, к сожалению.
Мгм. Да. Н-да. Конечно, интересно. Слушай, ну, получается, что у тебя вот с детства, то есть это твоё внутреннее такое состояние, и ты его понимала, что тебе нравится быть одной на природе, это не не что-то такое приобретённое, и, э, то есть ты рано осознала, что природа тебе жизненно необходима.
Да. Нет.

Н слушай, ты знаешь, это на самом деле вообще такое очень было приятное и внезапное открытие, м. Я уехала в са ну вот, э, в такую местность, где вообще другая природа, э, то есть здесь преимущественно, ам а, ну, такое, знаешь, полу полустепное, полупустынное, что-то такое, такая растительност да вообще другая, <chuckles> ну, вообще да. Но, как оказалось, если, а, 1,5 часа на машине просто уехать в сторону гор
Да, совсем другой м пейзаж.
то там как бы, ну, горы невысокие, то есть это, знаешь, ни ни ни ни вообще, несложно туда добраться. То там, а, как раз, а, есть, а, тако такой кусочек природы, ну, он такой достаточно большой, и вот прям очень сильно похожий на карельский лес, там, с соснами, со скалами, с а, вот таким песком, да, со мхом. То есть я, когда это увидела, я просто я помню, я, ну, вот 1 раз, когда приехала, я встала как вкопанная, просто вот, ну, м вышла из машины, так встала и прям почти заплакала, потому что, ну, это было реально очень неожиданно и очень, э, классно, что здесь всё-таки можно найти и такой очень похожий кусочек на лес своего детства.
Мгм. Н-да, здорово. <chuckles> Н-да, действительно здорово. Скажи, а вот после переезда, а ты уже привыкла к этому, такому простому пейзажу без особых лесов, ну, более степному? Или всё равно как бы вот нет да нет, но посмотришь из окна или так по улицам, и как-то, ну, тоскливо, что вот такая природа: где-то вот такие буйные краски, зелень, горы, а где-то вот всё так плоско <chuckles> и скучновато.
Мгм. Ну да, есть такое. Да. Нет, я к этому не привыкла, и, честно говоря, я не думаю именно по этой причине, что я здесь там смогу, ну, остаться навсегда, да, то есть у меня есть ощущение, что я всё-таки в какой-то момент, э, уеду отсюда туда, где
Мгм.
ну, вот как раз больше зелени, да, и больше мня, эм мгм, м-да. Мне важен, да, мне лес оказалось, для меня это важно. Э, я из из, ты знаешь, так интересно, ты никогда не задумываешься. Ну, ты воспринимаешь это просто как нечто, да, само собой разумеющееся ровно до тех пор, пока ты этого н не лишаешься. Вот тогда ты как бы понимаешь, что на самом деле это было очень что-то важное в твоей жизни.
То есть тянет к привычному, чтобы поближе быть к природе. М-да, так и бывает чаще всего. Мгм. А вот интересно, ты вот рассказала такой длительный период, вы были в лесу, но это же на самом деле, э, э, очень тяжело в таких, э, ну, походных условиях такое длительное время находиться. Или, может быть, это потому, что ребёнком была и ответственность вся на взрослых, как бы, это особо не касалось? Или как вот ты расцениваешь? То есть это же, ну, т очень тяжело. Щас даже, наверно, мало таких людей. То есть это определённая группа, кто вообще по походам ходит и может так долго задерживаться вне цивилизации.
Мгм. Ну, коне Ага.